Bali sa'kin, talagang, ah, 'yong ah ah, mali hindi maliliit na bagay para sa iba pero sa akin kasi talagang ang laki ng impact niya lalo na, ah, medyo stressful 'yong trabaho ko. Eh, 'yong makikita ko 'yong, ah, pusa na nakasilip doon sa isang vet clinic doon sa malapit sa amin and, nakakatuwa siya kasi, alam mo 'yon, ah, umagang-umaga nakasilip na siya do'n sa may pintuan or sa may bintana ng vet clinic and nakakatanggal siya ng stress. Kasi 'tsaka ng ano nakakagaan siya ng araw kasi makikita mo siya na parang walang ano, walang walang stress, walang alam mo 'yon, wala siyang iniintindi kundi mahabol 'yong mga dumadaan na, ah, mga sasakyan sa harap niya, which is nakakatuwa. So oo, so, ano siya, ah, parang bago ko mag-start 'yong trabaho ko, talagang, ah, siyempre bibiyahe kami, madadaanan namin si ah, madadaanan namin siya or sila and, ah, nakakatuwa kasi 'yong vet clinic na 'yon is talagang kakilala namin 'yong may-ari. So, sabi binabati ko nga lagi na pag pumupunta kami do'n na nakakatuwa 'yong alaga nila, kasi morning na morning nakasilip na sila. And nakakatuwa kasi minsan 'yong kamay nila talagang hinahabol 'yong mga nadaan na sasakyan, which is, ah, pagka ano
Mhm. Oo. Ang cute naman no'n. <chuckles> Mabuti. <laughs> Buti hindi sumasabit?
Mm, so natatawa ako 'tsaka 'yong partner ko pagka nakikita namin. Then, ah, ano siya, eh, parang tuloy-tuloy na siya and may mga hayop, 'yong mga pusa or mga aso na nakikita namin sa daan nakakatuwa kasi may mga, alam mo 'yon, 'yong lalo na sa umaga 'yong mga natutulog pa, 'yong mga naka, 'di ba, nakatihaya, 'yong mga relax na relax matulog. So, nakakagaan siya ng araw, bago pa talaga mag-start. Ano po?
Hmm. Mm. Pet lover ba kayo ng partner mo? Per pet lovers kayo ng partner mo? Ah, kaya pala.
Oo kaming hayop. <chuckles>